Il se passe quoi?
J'ai plus le nom, mais ils s ils ils ils ont sorti Black Widow, ils ont sorti un film sur Black Widow. Ça, franchement, i il y avait il y avait du potentiel, mais ils l'ont un peu gâché et heu, Endgame, j'ai pas trop aimé p parce qu'ils ont enlevé Natasha. D'un coup, ils ont enlevé Natasha, ils ont enlevé Steve Rogers et ils ont enlevé, heu, Tony Stark aussi. Bien que Tony il va revenir, mais heu, mais ils l'ont enlevé.
Bah, ouais, je suis d'accord. Mouais. Non mais et ça c'est une bonne nouvelle par exemple.
Une bonne nouvelle de quoi? Ah! OK.
Parce que moi je je suis désolé mais à part pour, heu, Robert Downey Junior, je vois pas pour qui c'est une bonne nouvelle, hein. Il va juste faire son chèque, heu, en plus, heu, enfin je sais pas. Ouais moi j'étais pas pour ça.
Ah ouais?
Pourquoi le ramener encore? Qu'est-ce qu'il va faire de plus là? Il a déjà donné.
Ah! Il est il est revenu dans un autre caractère, qui est Docteur Doom.
Oui, ça j'ai compris.
Donc heu, donc heu, pour moi, ce serait un problème s'il était revenu, heu, en Iron Man. Bien que j'aurais bien aimé qu'il revienne en Iron Man, mais là, c'est plus possible en fait.
Ouais ouais, c'est vrai. Ouais mais il faut sai il faut enfin, on ne veut pas, heu, les mêmes films en permanence, c'est ça aussi. Parce que, là, on nous ressort en permanence les mêmes histoires, moi j'ai l'impression. Alors certes c'est des adaptations de comics, donc on s'attache, heu, toujours au même personnage mais quand même.
Ce serait un peu par les cheveux. Heu, pas tout à fait, c'est plus en fait, c'est plus une évolution de de l'histoire. Dans le sens où, heu, oui Iron Man, ils ont fait 3 films sur lui mais on voit en fait l'évolution de ce personnage.